Então, eh, em nenhum momento eu fiquei arrependida de ter saído não, eu não senti a não me não senti esse arrependimento, né, porque na minha cabeça eu pensei: "Cara, acho que já chegou a hora mesmo, eu já tô aqui há muito tempo, eh, nada muda", hã, o salário eu aumentava tipo ai R$ 50,00 no por ano, então, assim, era muito pouco, sabe, e e eu não queria mais realmente viver aquilo. E e o fato também de de tá naquele ambiente que às vezes era sugava as minha as minhas energias, ter que lidar com vários tipos de problemas, de várias pessoas diferentes, com a energia das pessoas, e às vezes também minha chefe não estava com a ener com a com o humor muito bom, e e aí era bem é, aí descontava, e fora outras situações também que acontecia, por exemplo, se às vezes ela cometia algum erro, hã, ela me avisava: "Ai, eu vou falar para o cliente tal, que foi culpa sua, tá?". E sim, e aí eu falava: "Tá", né, vou fazer o quê? Fazer o quê?
Não? Olha, tá. Legal. Olha. Uhum. Certo, né. Uhum. Tá. Certo, aham. Uhum. Ah, pronto. Descontava. Uhum. <gasps> O quê? Ai menina olha você era a estagiária dela, né, que que estagiário que leva leva a fama de fazer tudo errado, né? <chuckles> Certo.
É, era basicamente isso, eu era secretária, mas eu fazia literalmente tudo lá, sabe, fazia tudo, fazia os pro distribuía processo, eh, pegava os documentos com os clientes, eu fazia eu fazia muita coisa, só não levar só não tinha o título de advogada, mas eu fazia praticamente tudo.
Olha, aham. Tá. A lá. Mas você fazia faculdade de direito também na época? Nada, não, olha.
Não, não, não fazia. Mas eu acho que de tanto, eh, o tanto de tempo que eu passei lá e o tanto de coisa que ela me pedia para fazer, eh, acabou que eu aprendi muita coisa. É, e ela falou assim para mim, você sabe muito mais do que muitos estagiários. <chuckles>
Você sabe mais do que se fizesse. É. Ah lá, tá vendo, é verdade. E e você mudou então, você te te teve essa virada, essa guinada 360º, aí você foi parar em Porto Alegre, foi começou a trabalhar nessa empresa, conheceu o seu noivo, né, o seu esposo, nessa empresa?
Sim. Sim. Uhum.